Ну, что это нам конкретно давало? Мне лично это дает вот эту вот свободу, время провести с природой
Тебе. Да. Ага.
и куча другое. Да, как бы. Для меня это в основном, мне кажется, да, будет больше всего, наверное, это именно про в времяпровождение именно с в природе. Блин, я просто очень сильно люблю вот своё природное время, да, скажем так, уединение с ней и так далее и тому подобное.
Ага, а вот это нагрузки, вот это ощущение, оно тебе что даёт? Ты, наоборот, проверяешь себя, а, на выносливость, да, каким-то образом? А, но ведь это же утомление всё равно, оно есть, да, и Условий.
Мгм. Оно есть, оно есть, да. Ну, утомление-не утомление, нагрузка-не нагрузка. Как по мне, оно, вот для меня, это абсолютная норма. Моя любовь, если честно сказать. Оно не настолько сильно меня утомляет, не настолько сильно меня прям как-то, э, я не знаю, не выносит. Я, наоборот, как-то от этого, от такого активного отдыхаю.
Да. Мгм. Понятно. Ну, здорово, классно. Спасибо тебе большое, что рассказал вообще про то, да, действительно, какие вопросы открывают самые живые истории. И у тебя есть такие истории, да, и у всех твоих эм, у множества твоих знакомых, да, потому что у тебя такая разносторонняя жизнь. Да, действительно, ты прав, наверное, самое яркое, эм, когда что люди большинство людей могут те рассказать, это, конечно, про поездки, путешествия, походы, да, про впечатления, события.
Да. <laughs> Мгм. Да. Ну да. Потому что это яркое больше. Если вот говорить про какие-то прям задушевные разговоры, это очень такая, как бы, тема, очень редкая, да, как бы, ты попадаешь редко, но метко. Вот ты сидишь, и там реально должны сойтись все звёзды чаще всего. Это настроение человека, это хороший чай, это какое-то спокойствие, чтобы не было никаких каких-то таких вот планов впереди, чтобы человек волновался, что он сейчас заговорится здесь с тобой на 3 часа вперёд. Хотя я, например, огромный любитель вот таких вот рандомных задушевных тем, особенно с взрослыми какими-нибудь людьми. Вот, э
Да. Мгм. Ха, да. Мгм. Взрослый. А ты кто? <laughs> Э, мгм, из другого поколения достаточно. Мгм.
Не, ну, с взрослыми, как я имею в виду? Н сь такого, да, как бы, серебряного времени. Да, н бря ба очень сильно обожал с бабулями, дедулями, с которыми я очень часто работал, и вокруг меня, которые окружали. О, у них такие классные истории. Вау!
Мгм. Класс. Спасибо тебе большое. Пока.
Да, тебе большое спасибо. Было очень приятно это вспомнить.

Долго там стояли, правильно я понимаю? В середине? М.
Да, а, они они они слегка чуть-чуть не пешеходоориентированные, скажем так.
<chuckles> Ну это быв б бывает разный переход, он А вообще Дубай не сильно пешеходоориентированное место.
Э, да, да, там реально не пешеходоулыбающаяся такая, как говорится, зона. Но это и уже как бы я потом уже узнал, <chuckles> пока там потопал. И вот мы как-то застряли на одной такой, б, оживлённой улице, н по середин посреди такой как бы дороги, я думаю: "Ну ха окей. Раз застряли с этим чуваком, дай-ка я помучаю его вопросами типа вот: извини, а как дойти до туда? Как дойти до сюда?" Он таким прям ломаным английским, бедный, пытался, пытался, потел, потел отвечать мне, а потом бам как вдруг начал по телефону по-русски разговаривать. Я такой
Мгм. Ага. <chuckles> Интересно, вот это да.
Ну, м, м, я решил сра сразу не палиться, я решил просто подождать чуть-чуть, э, тоже попритворяться, как будто бы я это, да, как бы, до сих пор его не понимаю. А потом в один момент я начал, короче говоря, тоже по телефону общаться. Он такой: "Ах, ты! Ты всё прекрасно знаешь". Я говорю: "Да, да".
Ага. <chuckles> Здорово. Это интересно, слушай. Да, это правда очень всегда интерес Ага, м.
Ну, это просто такая маленькая комедия. Я б не сказал бы, что что-то такое прям разво развернулось. Но из таких, прям реальной истории, где я очень сильно удивлялся вообще, как такое возможно, а именно тому, что, насколько у нас вообще на самом деле маленький мир. Это я встретил свою подругу, именно, точнее говоря, школьную бывшую одноклассницу, которая вот просто тоже так же в аэропорт летела, э, в Дубай, и, по-моему, я только, э, м
Ага.
Нет, я пришёл на транзит в этот аэропорт, а она улетала обратно домой, вот.
Мгм, понятно. Пересеклись, да, в аэропорту, получает Мгм.
И я такой её вот Да, я её до этого 100 лет не видел причём ещё. Я такой: "Ты где была всё это время?" Она такая: "Ну, ну извините, э".
<chuckles> Перемещалась, перемещалась активно. Так. А скажи, вот получается, что ты такой человек, который очень легко спрашивает дорогу, что-то уточняет, да, общается вообще с людьми вокруг. Как ты упомянул, экстраверт и любишь тоже, да, путешествовать в компании таких же экстравертов, да? А скажи вообще, с каким с какими вопросами ты можешь подойти к местным, а, к может быть, к таким же другим туристам, а мож Б а бывает ли у тебя так, что ты просто подходишь, ну, не для того, чтоб что-то узнать, а вот пообщаться?
М, да. Мгм, мгм, мгм. Мгм.